Oke, eee, iya tanpa bermaksud untuk apa ya, menjatuhkan pejabat pemerintahan, eee, saat ini, tapi memang kebanyakan realitanya, eee, apa, yang menjadi, eee, pemimpin di pemerintahan itu kebanyakan orang-orang yang cuma ingin, eee, kekuasaan, kekayaan, terus, eee, ya itu mungkin jenjang karir, seperti itu. Heeh, Padahal aku bingung ya, kalaupun tujuannya dia mencari kekayaan, eee, menjadi pemimpin di pemerintahan itu kan eee, maksud aku gajinya kayanya gak tinggi-tinggi banget sih. Maksudnya gak setinggi komisaris gitu, atau direktur gitu. <laughs> Mhm.
Ah, heeh. Iya. Mhm, iya. Nah itu dia. Mhm, iya iya. Betul sekali, Kak. Mhm, iya. Nah, iya benar. Heeh, betul. Iya banget tuh, Kak, iya, nggak setinggi apa ya, eee, gaji misalnya ini pendapatan pengusaha gitu ya, Kak, ya businessman gitu kan gak sebesar itu, nah tapi yang kita bingung kan ya kenapa mereka menggebu-gebu gitu ya, Kak, ya untuk naik gitu kan padahal sebagian besar mereka juga adalah seorang pengusaha ya, Kak, ya dasarnya atau orang yang udah punya duit banyak gitu kan. Nah, berarti yang dikejar apa? Gitu kan, nah apakah memang tulus gitu kan untuk, eee, ini nih, eee, masyarakat banyak gitu, wah, ya gitu ya, seka selagi periode mereka menjabat berjalan yah kita pantau aja gitu ya, Kak, ya kita lihat.
Iya iya, heeh. Mhm. Betul betul. Iya. Mhm. Iya. Heeh? Iya. Mhm, iya gitu sih, Kak apa ya, eee, aku tuh pengennya e yang menjadi pemimpin itu, eee, kalau yang pertama, harus punya keberanian yang tinggi karena kalau yang aku lihat sekarang itu, eee, pemimpin itu kebanyakan dia tidak berani untuk, eee, menentang segala bentuk kayak, eee, penjaja eee, bentuk penjajahan kalau bentuk penjajahan zaman sekarang itu kan lebih kepada, eee, hukum, terus, eee, pendidikan, terus ada juga teknologi, seperti itu. Jadi eee, heeh, kalau menurut aku pemimpin yang sekarang itu tidak bisa melindungi warga negaranya gitu. Jadi eee, heeh, mereka kayak kayak gak tau apa yang harus dilakukan gitu apa, eee, kayak heeh apa ya, <sucks teeth> kayak apa kese e
Mhm, iya iya. Iya. Mhm, iya. Iya. Ah, heeh. Betul sekali, Kak, nah itu dia. Betul betul. Betul sekali, Kak, mmm. Iya. Kurang berani gitu ya, Kak, ya.